نجيب آخرها خا قُلت له: "يا عم أنت أنت مشتري عربية" أنا كنت لسه في الإعدادي كده. "يعني أنت العربية الوحيدة اللي جاي فت تفسحنا بيها الماتور بتاعها يُقع؟ ده عمرها ما حصلت في التاريخ." فالراجل <laughs> فالراجل طبعًا يعني إيه، اتصدم من ساعتها وبتاع، والفلوس بتاعته راحت على الأرض، وباعها خُردة في الآخر. فدي برضه ذكرى برضه بافتكرها لحد دلوقتي، إن كان أول عربية أركبها وإحنا وأنا صغير الماتور بتاعها وِقِع من ورّا، يعني كان كانت مأساة يعني، كانت مأساة بصراحة يعني.
إمم. ال الماتور سابنا في نُص الطريق. <chuckles> يا حرام. اهم. إمم. يا حرام. <chuckles> بس هي كانت لباباك أكيد، أنا متخيلة أول عربية إنه يشتريها و <chuckles>
آه، طبعًا، ما هو من بعدها ما اشتراش عربيات خالص، يعني الله يرحمه دلوقتي ما اشتراش خالص. أنا بقى لمّا كبِرت وبتاع، وربنا أنعم عليّا مثلًا بفلوس وكده، اشتريت بقى عربية، تمام، بس هو الله يرحمه بقى ما حضَرش ما لمّا اشتريت عربية وكده، بس الفكرة كان أول عربية في حياته يجيبها، وكان مبسوط بيها جدًا يا نهار أبيض!
ما أشتراش. إمم. إمم. طبعًا أنا متخيلة أول سواقة ليك، وأنت قاعد قلقان ماتور العربية اللي قدّام هيسِبنا والّا مش هيسِبنا؟